Mm, pues pues sí, ¿eh? Un poco. O sea, Euphoria yo la empecé a ver porque empecé a ver muchas cosas en Twitter. Eh, pues como de r bueno, las principales, no sé si la viste, pero hay como una parejita de unas chicas y y se me hacían bien lindas, y la empecé a ver porque se me hacía como muy lindo como la la estética, obviamente, ¿no? Es como lo lo fuerte de esa serie. Eh, todo lo estético. Y pues nada, o sea, como que sí pues sí me influyó que fuera tan popular porque, pues todo mundo estaba hablando de eso, como que yo yo dije: "Ah, pues yo también quiero quiero saber qué onda, quiero entrarle". Sí, o sea, sí me gusta ver lo que la gente está recomendando, ¿no? Es como que quiera no de que pues no sé, hay gente que le molesta como que ver cosas populares, pero pues yo creo que no, o sea, es popular es por algo, ¿no?
Ajá. Ajá. Mm. Okey. Ajá. Okey. Quiere ser parte del <chuckles> Justo. Sí, sí. Sí, no no no hay problema ujú. Justo te iba a preguntar eso, ¿tú crees que que ver series, y todo esto es como para ta también te ayuda muchísimo a generar un tema de conversación con tus amigos? Justo lo justo lo acabas de mencionar. <giggles>
Sí, claro, cómo no. Ujú. Sí, sí, siento que también está ese ese lado, ¿no? Como que eh por ejemplo, en Euphoria, siento que si no la hubiera visto, pues como que ajá, ya estaría atrás en en ese tema de conversación porque, pues fue muy famosa, o sea, muy famosa. Creo que, después de Juego de Tronos, es la segunda que más dinero les ha hecho a a HBO.
No entenderías. Ujú. ¡Ah! ¿A poco? Eso eso no lo sabía, fíjate, ¿a poco fue tan buena? Yo, la verdad yo no no no se me dio la oportunidad de verla, pero pues como que no me llamó la atención, más que nada. Sentía que eran nomás de colegialas, así típico de full sexual, y así.
Ujú. Sí. Sí. Pues sí. <chuckles> Pues es que sí, o sea de está así de que, eh pues, o sea, es como está buena, pero también está cringe. <chuckles>
Mm, sí, sí me imagino. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, tú tú relacionado con los spoilers, ¿cómo lo tratas? Porque hay personas que batallan muchísimo con los spoilers, yo soy una de ellas, que literalmente me he maratoneado una así una una serie con tal de que no me den spoilers, porque, hijo de su soy de las personas de que vienes y me dicen de que oye, sí viste que en Avatar pasó hijo de su <chuckles> A ti
Mm. Yo también. Mm. Yo también, neta. <chuckles> Sí. Eh, uy, sí, creo que sí es un tema muy intenso. Yo eh, este año salió la tercer temporada de una serie que me gusta mucho, que se llama Yellow Jackets. No sé si has si has escuchado de ella. Está está buenísima, la verdad. Es de un equipo de fútbol femenil, en la prepa, que van hacia un torneo y se cae el avión y se quedan en el bosque encerradas. Em, bueno pues, em, perdidas más bien en el bosque. Y está buenísima, y haz de cuenta que, pues, como que estoy muy en el en el algoritmo de esa serie en Twitter, y haz de cuenta que salía la serie y si no la veía en ese momento así, a la hora que salía, porque es era estreno mundial el capítulo nuevo. No, hombre, neta, no podía entrar a Twitter, tenía que borrar la aplicación para no espoilearme así así de fuerte.
Ajá. Eh, no, la verdad no lo ubico. Ajá. ¡Ah! Okey. O ajá. Sí. Ajá. Ah, muy bien.